Então, eh, eu que eu estou precisando de de dicas, assim, de como encontrar presente memorável pra uma pessoa, sabe?
Tá, tá, me conta mais sobre essa pessoa, enfim, quais os gostos dela, eh, o que que você tem em mente também.
Certo, então Hum, a questão em específico é assim: é a minha melhor amiga, a gente é amiga há muito tempo, mais de 20 anos de amizade e e ela não é muito de presente, ela não é, assim, tão carinhosa, assim, de declaração. Eu que sou mais melosa, assim, né, mas assim, esse ano ela me surpreendeu, ela me mandou uma caixa, eh, do Brasil, né, eu moro fora, cheia de coisa, uma caixa incrível, com um monte de coisa e todos os presentes que tinha dentro tinha algum significado do que a gente conversou ao longo do ano, sabe.
Uhum. Nossa, que coisa b assim, bem pensada e e e meticulosamente, eh, arrumada.
Pois é, e e foi assim me surpreendeu, porque ela não é muito do feitio dela, ela nunca fez isso. Era sempre um presentinho qualquer, qualquer coisa, não, esse ano ela escreveu carta à mão, ela me mandou um monte de coisa, eu fiquei chocada. E agora que eu preciso da sua ajuda é, o que que eu faço pra porque eu também preciso mandar alguma coisa para ela que seja tão memorável quanto, sabe, e eu não quero fazer a mesma coisa.
Hum, entendi, você sente você você se sentiu na obrigação de retribuir à mesma altura o presente que ela te deu.
É. É, eu tô eu fiquei meio assim, porque foi muito i inesperado, né, ela não falou nada, eu se do nada chegou a caixa aqui, eu fiquei super emocionada, comecei a abrir q um monte de coisa, e eu agora, claro, ela não fez isso esperando que eu mande também, eh, foi uma coisa espontânea do coração dela, mas assim, aí eu preciso também mandar alguma coisa, eu não posso deixar e isso passar, né.
Não, ma ma mas me explica mais sobre esse presente que foi dado a você.
Então a gente conversa muito, é pelo menos uma vez por dia, troca uns WhatsApps e tal, não por voz, porque não dá tempo. A vida dela é super corrida é a minha também. Mas assim a gente comentou várias coisas ao longo do ano, sabe, das nossas vidas e ela me mandou, eh, tudo o que tem a ver com isso. Eu falei que eu estava com saudade de escrever a mão mesmo, porque eu só digito, né, aí ela mandou uma caneta tinteiro super bonita, mandou caderno personalizado com o meu nome na capa, eh, um monte de coisa que tem a ver com o que a gente conversou. Então, eu eu estava pensando o que que eu
Uhum. Uhum, com as suas necessidades, com que você demonstrou pra ela que você, eh, queria e sentia falta ou enfim, ou ou ou uma coisa que você gostaria de fazer e ela, enfim, mandou tudo relacionado a conversas a vo com você entre vocês.
Exatamente, tudo relacionado. Então, assim dá pra ver que ela lembrou tudo que a gente conversou, me mandou eh, uns docinhos também, que ela sabe que eu gosto. Então, tudo com muito capricho, sabe? E que deu trabalho pra ela, porque assim ela teve que mandar a caixa, pagar o corre não foi um correio simples, foi uma caixa mesmo. Então, deu o maior trabalho pra ela, <chuckles> sabe, e aí eu não sei o que fazer para e tem essa questão. Ela tá no Brasil, né, se eu for mandar uma coisa agora, vai demorar muito para chegar. Aí isso que eu queria só a dica. Se eu compro alguma coisa lá, mando entregar de lá do Brasil mesmo, porque vai demorar para mandar daqui, mas alguma coisa que seja memorável e que não seja a mesma ideia. Eu não quero fazer a mesma coisa que ela fez, sabe.
Imagino. Mas porque que você não não excluiu a mesma ideia? Porque eu acho que seria uma retribuição eventualmente, eh eh, assim, e equivalente, digamos assim. Ela também teve o trabalho não, porque ela não teve o trabalho de ver todas as mensagens de vocês e coisa e tal, e e ver qual quais necessidades, o que que vocês estavam falando. Talvez, se você fizesse a mesma coisa a gente pode explorar outras opções, mas se você fizesse a mesma coisa, não seria ruim, porque, enfim, v como você mesmo disse, eh, foi trabalhoso, provavelmente pra ela, então seria pra você e, assim, seria uma troca, eh, equivalente, digamos assim.
Ah. Aham. Uhum. Aham. Sim. Ah, eh, agora que você tá falando realmente, né, eu poderia fazer uma coisa equivalente. Eh, agora que você falou, não tá parecendo tão ruim como eu pensava, de de fazer também mandar uma caixa com co presentes memoráveis. Então, você acha que não preciso descartar essa ideia, então?
Não, não descarte essa ideia, não. Eh, você deve estar pensando pelo ponto de vista: "Ah, eh, não tem criatividade". Mas, enfim, eh, você tá copiando uma ótima ideia. E e é uma ideia, eh, assim, pessoal, que traz uma coisa muito pessoal que vocês, enfim, você vai, eh, demonstrar que você tá olhando as mensagens em si, e e e e e tá vendo exatamente o que ela quer. Então, eu acho que você não deveria excluir.
Uhum. É. <laughs> Uhum. Certo, legal, então, eh, eu poderia fazer isso e e e, por exemplo, se eu mandasse comprasse alguma coisa na loja do Brasil e mandasse entregar, vo não ficaria tão legal, né? Mas o quê que você acha dessa opção?
Não, não, não é que não ficaria tão legal, a gente tá explorando as opções, quê que você pensou em relação a a dar para ela, que você possa pedir no Brasil?
Uhum. Então eu pensei, por exemplo, num panetone para a família toda, sabe? Porque ela ela é o marido e a filha. Então, um panetone daqueles bem grandões, assim, que é caro, né, Mas, assim, seria um panetone expressivo que ela poderia comer na ceia do Natal. E aí eu estaria presente de alguma forma. A única coisa que eu achei meio chato com isso, é que seria um presente só, não vários, como ela me mandou, né.
É não, isso é uma boa ideia também um panetone da da Kopenhagen, alguma coisa assim mas, né Eh, assim.
Isso. <laughs> É da é o é o panetone investimento, né? <chuckles>
É um panelão de investimento, é caro, mas a coisa que você sabe que é gostosa, eh, que é boa de qualidade, eh, mas você teve alguma outra ideia? Vamos explorar outras ideias.
Uhum. Sim. É, essa essa é uma, é uma opção, né, do panetone grande e que vai sair meio caro. Outra seria, eh, mandar por correio mesmo. Aí eu sei que ela gosta, por exemplo, do Snoopy, sabe, ela é maluca pelo Snoopy, e <chuckles> então eu pensei em comprar várias coisinhas pequenas, tudo do Snoopy, sabe, porque ela vai usar durante o ano, por exemplo, o calendário do Snoopy, uma caneca pra ela tomar água, porque ela toma muita água, do Snoopy, para deixar no trabalho, eh, <clicks tongue> na na escritório dela, né. E aí, assim, também seria memorável, porque ficaria o ano inteiro com ela, por exemplo, o calendário, ela coloca e fica vendo o ano inteiro. Que que você acha mais legal? Me ajuda a decidir isso? O panetone para a ceia de Natal
Ah, legal. Não, eu acho que todas as suas ideias a até agora são excelentes, são excelentes, eh, e e o quê que você acha que ela precisa mais? Digamos assim.
Uhum. Ai, de verdade, ela precisa de tempo, precisa de um spa, <chuckles> precisa de férias da vida dela, mas eu não tenho como proporcionar isso. <laughs>
<laughs> Tá Ah, olha, talvez tenha, porque, eh, enfim, você tem como comprar vouchers para para spa, eh é.
Ah, é mesmo.
Exato, você procura um os spas, eh, na cidade onde é que ela tá?
São Paulo, coitada com o trânsito maluco.
São Paulo, com certeza deve ter isso em em em São Paulo, eh, se fosse uma cidade mais de interior, mas São Paulo deve ter alguns spas, provavelmente de alto nível e você você tem como comprar, eh, um voucher para dar para ela, oh, uma sessão de não sei com massagem, enfim, eh, você vê tudo que tem incluído e isso é uma ótima ideia, por exemplo.
Aham. Uhum. Nossa. Aham. É, porque, assim, bobeando deve sair até mais barato que o panetone, sabe. <chuckles> E assim
É possível, não não sei porque São Paulo é caro, mas <laughs> eh, um spa em São Paulo, mas
É é é aham, o panetone tá bem caro, pode crer. Mas é olha, eu adorei o que voc essa ideia eu acho que você resolveu o meu problema, porque eu voc você foi certeiro, assim, quê que ela precisa? Ela precisa de relax relaxar mesmo então, se eu der um voucher de um spa, ela vai agradecer muito. Nossa, é exatamente o que ela precisa.
<laughs>
E
E é é excelente. Você vê isso, você vê eu acho que, hã hã, na minha opinião, eh eh, você tem que pesar o que que vai ser, eh, melhor. O voucher, eh eh, da do Spa, ou, talvez, fazer a mesma coisa que ela fez, mas você quer ser mais criativa, digamos que você e isso daí é de cada um. Quer fazer um uma coisa diferente, né, porque, eh, dar um o dar um presente nos mesmos moldes que ela deu, também seria uma opção. E não seria visto: "ah! falta de criatividade", não, seria uma retribuição. Mas o o o talvez o voucher para o Spa seria uma coisa mais surpreendente, digamos assim. Então, você pesa isso, vê de acordo com o perfil dela também, até porque o presente que você daria e que seria similar ao dela ia demorar pra chegar também, né? Então, a gente tem aquela data simbólica. Então, assim, pensa certinho o que que você acha que seria melhor.
Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Ah, sim. Uhum. Isso. Uhum. Nossa, eu adorei as ideias. Eu acho que o voucher eu vou pesquisar preço, porque isso também é importante, e mas eu acho que vai ser memorável e f e é exatamente o que ela precisa, de verdade, é o que ela realmente precisa, é disso, sabe? De e e tem a ver com o que a gente conversou no todo, que ela tá estressada, que ela precisa de um tempo pra ela. Eu acho que resolveu o meu problema aqui. Tô super satisfeita com as sugestões, eh, nossa, te agradeço muito por me ouvir, por dar as ideias e, também, por tirar na minha cabeça essa coisa eu já estava tão fechada com o negócio de que eu não vou mandar a mesma caixa que ela mandou, e e eu consegui abrir a cabeça com a sua sugestão também, de também, quem sabe, considerar isso, também, então
<chuckles> É, não, considera, considera.
Sim. Ah, eu te agradeço muito, viu? E foi ótimo, aqui, a conversa. Obrigada mesmo.
Que isso! De nada, foi um prazer.
Até a próxima. Tchau, tchau.